Oye, dime, ¿qué tipo de historias te ayudan a conectar con la gente?
Pues, fíjate que yo creo que principalmente las historias reales, ¿no? O sea, nada de anécdotas ficticias o algo que te, eh, fumes y te inventes. O sea, definitivamente creo que las historias reales son las que más me ayudan a a conectar del con la gente, sobre todo cuando cuento anécdotas sobre mí, ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, l lo que me ayuda a conectar con mi hija de 16 años, cuando tengo ganas de de platicar sobre un tema, pues, a la mejor, eh eh, muy importante, o no tan importante, pero delicado, es contarle alguna historia sobre mi pasado, sobre cuando yo estuve en esa etapa en la que ella está pasando ahorita.
Okey. Okey. ¿Sí? Ay, qué bien. Okey, perfecto. Es una es un gran ejemplo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo nosotros estamos más grandes que nuestros hijos, nosotros pasamos por esa etapa, sabemos qué se siente. Y es buena idea, pues, contarles cómo cómo nosotros vivimos esa etapa para para darles consuelo, eh, o apoyarlos.
Claro, creo que es como una forma muy sutil de a decirles que nosotros también pasamos por ahí, entonces, que entendemos perfecto cómo se sienten y cómo están viviendo lo que están viviendo, ¿no?
Sí, claro, porque, al fin y al cabo, cuando uno es adolescente, nunca piensa en el momento de que: "Oye, pues, cuando sea grande". Siempre pri siempre se preocupa como por por el ahora, ¿verdad? No se preocupa por el futuro, siempre es como que por el ahora. Y decirle esas historias a tu hija de que cuando eras adolescente y todo eso, la verdad como que sí sí la va a hacer capacitar, sí la va a hacer entrar en razón.
Sí, efectivamente. La verdad es que yo creo que es como un ancla para que principalmente ella se enfoque, ¿no? Me va a decir: "Ay, a ver, me va a contar algo <chuckles> que tiene que se ser, eh, me la imagino, ¿no?, me imagino a mi mamá siendo adolescente". Entonces, yo creo que ese es como un ancla para atraer su atención y y sobre todo para que de alguna forma no me vea como esa persona adulta que no comete errores, esa persona adulta que cree tener siempre la razón. Entonces, eh, eso me ayuda bastantísimo con ella, y creo que que con toda la gente en general, eh, me ayuda a anclarlos contando historias reales y, principalmente, puede ser sobre cómo en algún momen en algún momento me sentí como ellos, ¿no? Ser empático. Mostrar esta empatía.
<giggles> Ajá. Sí, sí, sí. Claro. Okey. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal te funciona con tu hija esas-esas historias? ¿Qué le funcionan? ¿L se interesa en esas historias, o, cómo cómo es cuando tú le cuentas una historia a ella?
Pues fíjate que al principio teníamos una comunicación nula. <chuckles> O sea, jugábamos, bailábamos, nos divertíamos, pero no, comunicación no había. La verdad es que me costó un poquito de trabajo entender que ella necesitaba verme diferente, ¿no? Como como alguien muy parecido a ella. Entonces, en algún lado escuché este consejo de de empieza contando una historia. O sea, hazle saber que tú también viviste esa etapa y que tú también fuiste adolescente alguna vez, ¿no? Que ya sabes lo que es ser inexperta, pero que también, eh, sabes lo que es tener estos sentimientos a flor de piel y y estas confusiones, ¿no? Que te da, pues, esta etapa, ¿no? De la adolescencia.
Oh, okey. Okey. Sí, sí, sí, sí. Okey. Sí, sí, sí. Sí, claro. Oye, ¿y cómo cómo fue la primera vez, que tú intentaste eso con ella? ¿Lo recuerdas?
Sí, sí, te te comento. Fue como que nuestra comunicación era nula, y recuerdo que yo estaba desesperada, porque acababa de entrar a la secundaria, y entonces era, ah, como que miedo, ¿no?, a saber que estaba viviendo algo diferente. Y y te cuento, o sea, yo recuerdo que alguna vez vi que alguien extraño estaba escribiéndole. Y entonces, ya sabes, ¿no? Eh, pues, alguien que yo no conocía, eh, no sabía ni de dónde venía. Entonces, eh, me me entró mucha angustia y muchísimo miedo. Entonces, <clears throat> definitivamente yo creo que a cualquier papá le da este terror no saber con quién se está comunicando tus tus seres queridos, ¿no? Sobre todo saber que pueden estar en riesgo. En
Ajá. Oh. Oh, okey. Sí, sí, se entiende. Sí, sí, sí. Hijo
Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que era urgente tener esta comunicación. Y y recuerdo que en esta desesperación yo estaba buscando, pues, podcast, este, anuncios sobre adolescentes, cómo tratar adolescentes y me apareció justo este consejo, ¿no? Eh, el q empieza por una anécdota. Empieza por hacerle saber que tú también pasaste por esa etapa. Y y justo, eh, fue como como le empecé a platicar: "Oye, ¿qué crees?, que a mí cuando estaba jo cuando estaba chiquita me pasó esto". Y y justo f vi su cara de asombro de: "Guau, mi mamá también <laughs> también se equivocó, también fue niña, también tenía estos sentimientos, eh, desbordados, pero también sentimientos, eh, que no le sabía poner nombre", ¿no?
hijol Okey. Okey. ¡Oh! Okey. <chuckles> Claro, claro. Y justamente porque en este caso, pues, nuestros hijos nos ven como ya grandes, ¿verdad? Como ya una persona establecida, una esper una persona con experiencia, ¿verdad? Pero no saben todo ese camino que que nos llevó a a ser lo que somos, ¿verdad? Que justamente es donde están ellos. Están en camino a convertirse como en nosotros, o o mejores, ¿verdad? Porque uno quiere que sus hijos sean mejor que uno. Entonces, como que eso eso les ayuda a que: "Oye, mi papá fue como como yo, mi mamá cometió los mismos errores que yo estoy cometiendo ahorita, entonces, yo puedo llegar a ser lo que lo que ella es ahorita".
Mm. Claro. Sí. Y efectivamente. Este, <sneezes> perdón. <coughs> Efectivamente, creo que es parte importante es como quitarte esta careta, ¿no? Yo recuerdo que a mis papás yo los veía como perfectos, como aquellos seres que no se equivocaban, que nunca, eh, hacían nada malo, ¿no? Que todo lo hacían impecable, ¿no? No lloraban, no no eran vulnerables, no, eran así como que de hierro, ¿no? <laughs> Y entonces, eh, el darme cuenta que que eso me alejó un poquito de ellos, ¿por qué? Porque, pues, yo me sentía niña, no podía llegar con estas historias, eh, pues, tontas, ¿no? Porque hasta cierto punto me parecían tontas mis historias. Entonces, fue que lo que me ayudó a bajarme un poquito a su edad, ¿no? A a pensar en que en que ser empático con cualquier persona
Ay, eh, salud. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Ajá. Ajá, sí, sí, sí.
y hacerle saber que tienes esa empatía, y que estás abierta a escuchar sin juzgar, eh, yo creo que te abre la comunicación con cualquier persona con la que te quieras, eh, comunicar, ¿no?
Claro, sí, sí, porque al fin y al cabo, eh, ser empático es es como crear una conexión con otra persona que, oye, esta persona me entiende, esta persona sabe lo que estoy pasando, y es como que que te genera esa confianza como de abrirte, y y conectar.
Claro. Sí, claro, la verdad es que conectar, es, eh, lo es m mágico, ¿no? O sea, no cualquiera tiene esa esa pues, ese privilegio, o esa habilidad, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que sí la tenemos, nada más que tienes que estar muy abierto a escuchar, a darte ese permiso de de escuchar a la otra persona, y de no tener miedo de bajarte a su nivel. O sea, porque realmente creo que una de las formas en que puedes ser de de ayuda es cuando eres empático, y esa p esa persona te te puede ver tal cual eres, ¿no? Que que no eres perfecto, que todos tenemos, pues, esa oportunidad de de cometer errores, ¿no? Porque más que errores son lecciones.
Sí. Okey. Okey. Sí, sí, sí. Sí, claro, porque al final y al cabo, yo pienso que no hay nadie en este mundo que no se haya equivocado, que haya hecho su vida perfecta así a la primera, no. Todos nos vamos a equivocar. Eso eso es garantizar, nos vamos a equivocar, pero nos va a servir de aprendizaje. Y saber que alguien llega contigo, y te dice: "Oye, eh, em, be me equivoqué yo también cuando estaba haciendo esto, esto y esto". Fíjate que es como que, un gran consuelo de decir: "Ah, ok. Entonces no, no soy yo el que está fallando, no no es el problema que está en mí". Entonces, eh, esto es normal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te hace conectar con otras personas.
Claro. Ujú. Sí. Sí, efectivamente, yo yo recuerdo, eh, que cuando empecé a ser mamá, pues, la verdad que me sentía en solitario, ¿no? O sea, yo me sentía, pues, que cometía muchos errores, yo m yo me sentía que era la única que se sentía cansada, eh, yo creía que era la única que tenía miedo. Y cuando empecé a cont a a llen a rodearme de este círculo de mujeres que t que eran mamá de de niños de la misma edad, inclusive, podían ser más grandes o más chicos. Y escuchar que a ellas les estaba pasando lo mismo, pues no, o sea, fue como si me quitaran kilos de encima, o sea, que, eh, que yo descansé. Sí, definiti y no por n no porque te dé gusto que la gente se equivoque, ¿no? Sino por decir okey, entonces, e e estamos en el proceso, estamos aprendiendo juntas y no pasa nada, ¿no? Entonces, e e eso creo que es primordial para para poder conectar con con una persona con la que tengas ese interés de conectar, ser empático, y y darte la oportunidad de de ser vulnerable, o sea, de de conocerte tal cual es, ¿no?
Ajá. Okey. Sí. Sí, muy relajante. Claro. Sí. Completamente. Oye, ¿y tú cuál crees que es un error que comete la gente al momento de de querer como que conectar con alguien? ¿Cuál cuál crees que es tú, que es el el mayor error que que comete la gente?
Fíjate que, eh eh, yo, o sea, te digo, o sea, yo e esto lo aprendí apenas. Porque antes los errores que cometía era, pues, querer agradarle a la gente, ¿no? Decir eh decirles solamente lo que querían escuchar, ¿no? En este, eh, si te decían: "Es que hice mal, ah, no, pues sí, sí, sí hiciste mal", o o, si te "Es que hice bien, ah, no, pues sí, sí, sí hiciste bien", ¿sabes? O sea, el querer darles la respuesta que ellos querían escuchar creo que es el peor error que cometí en toda mi vida. O sea, no no, n la verdad es que n una persona sabe que está bien cuando te está teniendo una plática contigo, y también sabe que está mal cuando te lo está platicando, o sea, no necesitas, eh, darle el avión, o, no necesitas darle la razón. Porque esa persona ya sabe qué está bien o qué está mal lo que está haciendo, simplemente, o sea, a veces, si no tienes la respuesta correcta, entonces, yo creo que guardar silencio es la mejor respuesta, ¿no?
Oh, okey. Okey, sí, sí, sí. <chuckles> Sí, sí, sí. Okey. Okey. Claro. Sí, sí. Okey, sí, aprender a escuchar, ¿verdad? Porque ser un buen un buen oyente es una muy buena forma der de conectar con la gente. Porque es y gente que solo quiere: "Oye, la verdad, no, no quiero que digas nada, solo quiero que me escuches", entonces, yo esa es una muy buena forma también.
Claro, otro de los errores que también cometía era, eh, sentirme mal si alguna vez no tenía una respuesta un buen consejo, ¿no? O sea, me sentía fatal cuando alguien me decía: "¿Qué hago?". Y y yo no sabía, entonces, le daba una respuesta, cualquiera que fuera, eh, por decir algo. O sea, entonces, creo que sí, peligrosísimo. Y la verdad es que no siempre tienes que que dar un buen consejo, o sea, no siempre tienes que dar un consejo. O sea, eh, repito nuevamente, a veces con escuchar, a veces con con solo preguntar. Hace unos días platicaba con una persona, y justo eso me decía: "O sea, eh, la gente, eh, solo necesita ser escuchada, porque esa persona ya sabe la respuesta, ¿no? Ya sabe cuál es la solución a sus problemas, solo necesita escucharse". Y efectivamente, ¿no?
Okey. Oh, sí, sí, sí. Eso es peligroso. Sí. Sí. Okey, okey. Un gran consejo, esa esa persona que te dijo ese consejo, es es una persona sabia, la verdad. Porque, eh, tiene mucha razón.
Sí. Claro, claro, este, creo que es importante, digo, em, todos somos conscientes de de lo que hacemos, y lo que queremos. Entonces, em, al momento de hablar con alguien más, creo que la lección, te no es para esa persona, la lección te la estás dando, eh, solo tú, ¿no? Eh, algo que también sé, es que no puedes obligar a la gente, eh, dándole un consejo, queriendo que lo lleve a caba a cabo tal como tú lo dijiste, ¿no? O sea, no, definitivamente, o, mm, si te piden un consejo, lo puedes ofrecer, pero la persona que lo está recibiendo es la única que tiene la decisión de llevarlo a cabo, o no. Entonces, este, imponerle a alguien tu verdad, definitivamente también es lo peor que puedes hacer. O sea, la verdad es relativa, y lo que a ti te puede funcionar, a otra persona no. Entonces, eh, pues creo que debes de de aprender dentro de todo esto, ah, para conectar a la con la gente, ser bastante empático, ¿qué es lo que te gustaría a ti recibir?, ¿no? A veces solamente es, pues, tener ese oído o ese hombre hombro, ¿no? Con el que en el que te puedas recargar, y puedas llorar, pero pero no necesariamente siempre necesitas tener un buen consejo.
Okey. Okey, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Sí, claro. Okey. Okey, sí, porque muchas veces cuando alguien está en esa situación, y con tal de no quedarse callados, la gente dice: "Oye, pues te recomiendo que hagas esto", aunque no sepan de qué están hablando, o, no sepan que no sepan si eso es un buen consejo, le le dicen para para para no quedarse callados. Pero yo pienso que eso está mal, ¿por qué? Porque un un mal consejo puede llevar l eh, por un mal camino, ¿verdad? Entonces, yo creo que mejor no decir nada que que dar un mal consejo.
Claro. Sí. Sí, efectivamente, o sea, a veces el silencio dice más que mil palabras, ¿no? <laughs> Y le das la oportunidad a la persona que se escuche, que se desahogue, que yo creo que eso es lo más importante, que esa persona saque de su cuerpo todos esos sentimientos, eh, que la están bloqueando de alguna forma, y con es con ser buenos oídos, creo que es más que suficiente para cualquiera.
Sí, claro, oye, la verdad me la pasé muy bien aquí hablando contigo, muy buenos consejos. Y espero que te vaya bien con tu hija.
Mm, gracias a ti. Gracias. Chao.